Ai, que legal.
E a mensagem é, e tinha sempre uma mensagem cristã também. Aí
Lógico, é porque a gente não pode perder a chance de evangelizar, né, porque quando a gente evangeliza a gente salva a alma junto com a barriga, né.
Sim, de evangelizar. Exatamente. Isso. E a gente fazendo tudo em nome de Jesus também. Lá no outro lugar, era in interessante que era em frente a um shopping center, muito bonito que tem aqui, que chama Vasco da Gama, lá tem um prédio de 1 andar só, que deve ter sido alguma, secretaria, alguma coisa assim, que fechou, o prédio ficou abandonado, então, as pessoas moravam do lado de fora, não era dentro não, sabe.
Eu também acho, você tá tá certíssima. Aham. Hã. Hum. Invadiram.